Ồ, chuẩn mực về vẻ đẹp ấy hả? Ừ, cái này thì có nha. Bởi vì là mình thấy rằng ví dụ như là hồi xưa nó cũng, ơ, người ta là thích những cái xu hướng thời trang khác nhau này, rồi kể cả những cái nó, gọi là, cái chuẩn mực về sắc đẹp ấy, nó cũng khác. Bây giờ thì thấy cũng khác nha, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều qua những cái chương trình giải trí, ví dụ như là, ờ, ca nhạc này, từ những nghệ sĩ này, rồi phim ảnh này, hay là kể cả những cái chương trình nó, gọi à, những cái video trên TikTok đi chẳng hạn. Ôi, nhiều lắm. Tất cả mọi thứ nó đều ảnh hưởng tới cái tư duy và góc nhìn của người ta về vẻ đẹ về vẻ đẹp luôn á.
Ừ. À. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ghê vậy luôn á hả, tính ra là nó cũng hấp dẫn ghê á nha. Không ngờ là những cái chương trình bây giờ nó nó, kiểu, giống như là, rất là hay như vậy, nó có thể giúp thay đổi cả những cái cái cách nhìn, cũng như là cái cái cái người ta cảm nhận về cái cái vẻ đẹp, đúng hông bạn? Ừm.
Ờ. Ừm, đúng rồi. Như là hồi xưa ví dụ như là ở Việt Nam mình thì sẽ thường, ờ, ví dụ như mình nhớ như là cái thời mà 2000 là tầm mình học cấp 2, cấp 3 gì đấy đi, ờ, cấp 2. Thì đấy là những cái thời mà, à, cái đẹp của người ta á hướng tới ấy, đó chính là mặt, à, nó hơi bầu bĩnh một tí này, nhưng mà thân hình thì vẫn phải thon gọn này, xong rồi là da tức là hay có một cái câu mọi người hay đùa ấy là "Da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo" đấy. Thì hồi xưa nó là như thế. Nhưng mà <laughs> có nha. Nhưng mà bây giờ nhưng mà bây giờ thì, kiểu, cái chuẩn mực tức là cái góc nhìn của người ta về cái đẹp ấy, là nó đa dạng hơn rất là nhiều nha. Nó không chỉ dừng lại là ở những cái bạn là cao này, da trắng, tức là cái đấy không chỉ là cái đẹp duy nhất, mà thậm chí là có những bạn là da ngăm nó cũng đẹp này. Rồi thân hình không phải là, kiểu, ờ, ừm, nó gọi là gì, mình hạc xương mai, nó mới là đẹp, mà bây giờ thậm chí là những cái người là theo cái dáng nó thể thao một chút, tức là có cơ bắp, rồi nhìn nó săn ch săn chắc, thon gọn á, cái đấy nó cũng là đẹp luôn nha. Kể cả thậm chí là có những cái bạn là, ờ, có những bạn hơi đầy đặn một tí, thì đấy cũng là một cái đẹp riêng của người ta. Tức là người ta, ờ, cởi mở hơn rất nhiều về cái ch ơ, về về góc nhìn của người ta về cái đẹp luôn á.
Ờ, ờ. Ừ. Còn là cái gì vậy? Ờ. <laughs> Có cái câu như vậy luôn á hả, trời ơi, vui thế nhỉ. Ừ. À. Đồng ý. À, à, à, à. À. Ê, đồng ý nha, đúng nha. Ô kê, mình hiểu, mình hiểu. Tính ra là cái bạn chia sẻ nó cũng rất là, gọi là, phù hợp với cái thời đại mới bây giờ, đúng hông bạn? Nói chung mọi thứ nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi, chứ đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Ừm, mà bạn ơi, ưm, bạn có thấy á là cái việc mà bây giờ nhiều cái nội dung giải trí nó có những cái nư gọi là, thay đổi về về về cái vẻ đẹp đó, thì bạn thấy như vậy nó có nó nó có tốt hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi.